Oke, menarik. Oke oke oke, terus?
<chuckles> Tapi, secara liriknya itu kayak ini liriknya kok kayak berasa lagi baca english classic gitu kayak yang, kok ini, ini kok liriknya simple alias ribet gitu nggak, dia tuh kayak kayak narasi gitu. Itu itu itu unik banget sih. Aku kayak, yang, wow gitu.
<chuckles> Oh, gitu. <chuckles> Oh, paham banget. Iya iya iya. Oh, wah menarik juga ini. Tadi, eee, berarti sebenarnya yang, kamu dengerin itu yang aku dapet itu macem-macem banget ya, sebenarnya ya.
Lumayan lumayan.
Tapi, dari semua itu tuh, kamu itu biasa kalau misalnya lagi stres balik lagi ya ke stres, dan masa-masa sulit itu itu tuh kamu mendengar, terus udah di didalami aja atau kamu, nyanyiin gede-gede?
Mhm. Mhm. Hmm. Tergantung, karena aku punya s playlist spesifik basa bahkan bisa dibilang ya. Playlist spesifik yang judulnya, eee, judul playlist-nya adalah Something eh, eee, Songs that help me go through things-lah, gitu. Jik emang anaknya an anaknya gen Z banget, gitu. <chuckles> Semuanya harus di-labeling. <chuckles>
Wow, wow, iya. Oh, wow, exciting. Iyalah, asli asli, oh iya iya lagi. Terus terus?
Tapi, eee, pada dasarnya itu kan kompilasi lagu ya, kompilasi lagu ada yang ada yang aku bisa nyanyiin ada yang enggak karena pada dasarnya ada juga lagunya Claude Debussy di situ ada beberapa lagu klasik juga di sana, Nocturne, dan lain-lain.
Hmm. Ah, paham banget. Oh, gitu. Oh, iya paham. Oh, gitu. Wah, seru banget sih bahas-bahas musik, ya ampun. Tapi mungkin, aku harus pergi dulu ya, nanti kita ngobrol lagi ya.

Eh, aku mau nanya dong. Kamu itu suka nggak sih sama musik?
Mhm mhm. Apa tuh? Mmm, nggak eh nggak deng suka suka suka, suka banget sih. <laughs>
Eh, <chuckles> canda aja nih baru awal. <chuckles> Eee, jadi suka sama musik nih. Sesering apa sih denger musik?
Iya. Suk cukup intens ya hampir setiap hari karena memang pada dasarnya aku involves di musik juga sih, aku terlibat juga dalam dunia musik atau sebagai "musisi" gitu tanda kutip. <laughs>
Wow. Oh. Oh, musisi nih culture banget ya. Oh, musisi ternyata. Oke, menarik menarik, mmm, jadi berarti bisa dong dibilang kalau kamu itu selain involved di musik berarti mendengar musik hampir setiap hari ya?
Mhm. Iya itu ud tiap hari sih sudah pasti aku denger lagu udah pasti. <chuckles> Nyari-nyari lagu baru at
Oh. Oh, gitu ok
Atau biasanya sih lebih ke denger lagu spesifik biasanya sih aku yang berulang-ulang tuh kalau kata anak-anak sekarang kan on repeat gitu ya. Itu aku juga ada lagu yang kayak gitu juga sih.
Ah, gitu. Mmm, mhm mhm. Oh, gitu. Tapi, eee, musik itu ngebantu nggak sih, eee, kamu ngelewatin masa-masa, eee, sulit atau bisa juga masa-masa cin masa-masa jatuh cinta gitu. Tapi aku mau nanya nih ke masa-masa sulit nih, pernah nggak sih musik membantu kamu?
Oh, oke ko oke. Ak